Sí, la verdad es que yo no, salpicón con zanahoria diría: "Ay, no." <laughs> Desde mi perspectiva, ¿verdad? Pero, ah, si volvemos a hablar de la lasaña, porque en este caso estábamos hablando de ese tema, eh, puedes no poner carne, pero vieras qué rico sabe la lasaña con berenjena. Es decir, que en lugar de usar carne, que sí es muy cara, utilizar tal vez unas 3 o 4 berenjenas. Las cortas a lo largo, las vas haciendo así como, eh, cortes transversales. Eh, a las mitades les pones sal para que se deshidraten, que suelten el agua que tienen, y después de que sueltan esa agua las fríes un poco, y agarran una textura muy, muy curiosa, muy rica, y el sabor es delicioso. Entonces, eso lo pones en medio de la de las filas de los fideos de lasaña, o, en este caso, las láminas de lasaña. Pones una lámina de lasaña, pones la berenjena, le pones algún tipo de salsa de tomate, ya no sería en este caso un ragú que tuviera carne y demás, tendría que ser tal vez una marinara, le pones otra, eh, pila, o, en este caso, o sí otra fila de de de, o a eh, no sé, otra otra layer, eh, otra capa, sí, una capa más, <chuckles> ¿verdad? De fideos, ¿verdad? En este caso de lasaña. Luego ya pones algún queso, eh, o una combinación de quesos, y así vas armando tu lasaña, y una lasaña de berenjena sabe delicioso. Sabe increíblemente rico y es tal vez, como la carne, es de lo más caro de la preparación de la lasaña, tal vez sale, eh, 60, setenta por ciento, sí, de lo que es el precio real.
<laughs> Ajá. Sí, sí, sí. Ah, mira. Ajá. Okey. Ajá. Okey. Sí, me imagino. Ujú. Okey. Capa más. Ujú. Okey. Sí. Mucho más económica, ¿no? <chuckles> Sí, y además siento que es una, eh, receta bastante apetecible, ¿no? Digo, habrá gustos para cada quien, pero que, pues, se antoja de primera vista, se podría antojar y cualquiera diría: "Ah, pues sí, no tengo problema porque se cambie por la carne", ¿no? Y oye, si en algún momento tienes, eh, la oportunidad como de decir: "Oye, tengo que planificar en la semana mi comida", y eso, obviamente, pues, te va a ayudar muchísimo a gastar para no, pues, desperdiciar comida, porque hay gente que cocina todos los días y la comida que queda, pues, literalmente, la la tira. ¿Cómo la podrías planificar o qué se te ocurre hacer para que haya el menor desperdicio de comida a la semana posible?
Ujú. Ujú. Ujú. Claro. Sí. Qué dice: "A mí no me gusta tirar comida, ajá, yo la pongo en un tupper, y dejo que se me pierda en el refri", <laughs> no no es cierto. Ah.
<chuckles> Bueno, pero, ajá, ju justo, ¿qué qué tips tú podrías tener como, pues, que puedas compartir para decir: "Okey, yo no desperdicio nada de comida" Y, evidentemente, no desperdiciar comida, pues, implica que no estás gastando tampoco tanto dinero.
Ujú.